あの、ちょっと聞いていただいて、まあ、もし何かアドバイスあればいただきたいな、ということがあるんですけど
はい。
この間の健康診断を10月初め頃にやりまして。であの、ちょっと私、あの、まあ、昔ダイダイエットっていうか運動で、まあ痩せてから、徐々にじょ、太ってきて、まあだいぶ太ったんですけど、まあ、で、あの、毎回毎年やってた健康診断でも、ちょっと「もうちょっと体重を落とした方がいいね」とか「他に弊害出てくるよ」とか、なんかこう、予備軍予備軍ってずっと言われてきてたんですけど
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うんうん。 はい。 うーん。 うん、そうなんですね。うんうん。
はい。ついにこの間の健康診断で
はい。
「間もなく糖尿病になりますよ」って出てしまって。
うん。
ピンチ。
すごびっくりしちゃいますよね。うん。
そうなんです。なんか私、母が糖尿病だったんですけど。
あ、そうなんですね。うんうん。
そうなんす。糖尿病ってすごく大変で。
はい。
とにかく、制限がいっぱいあるので。
いや、ですよね。うんうん。
で「人生で糖尿病だけには絶対になりたくない」と思って生きてきたんで。
なるほど「なのに」っていう感じですよね。
はい。 なんです。なんか突きつけられた現実っていう感じで
うーん。 うんうん。
どうしようっていう状況。
その、その診断をう診断を受けたっていうか、その「危ないですよ」ってなった時に、どういう気持ちになりました？その最初のリアクションというか「まさか」って感じでした？
はい。 いや、あの、薄々はなんか「このままいくとなっちゃうな」って思ってたんですけど、とはいえ、まだ大丈夫だろうっていう
うんうんうん。 はい。 うんうん。
ま、その予備軍ではあるけど、そんなまだ、片足突っ込んでるほどでもない。てか、目の前に、ま、ちょっとまだ扉があって、その扉、目の前にいるぐらいに思ってたんですけど、よもやもう片足扉をあいて、片足突っ込まれてるよ、みたいな。
はい。 うん。 はい。 うーん。 ああ、でもそれはショックですよね。一番なりたくないって思ってたものですし。
そうなんです。
うーん、なんか今のところ、その症状というかは、特にないって感じなんですかね。前と比べて。
はい。 そうです。そうですね、なんか、特にあの母を見てて、あの、母がすごい糖尿病になる前に、すごい炭酸飲料飲んだりとか、なん
うんうん。 はい。 うんうん。 おお。
あの食べ方がすごい、なんか変わったっていうか、あったんでそうなんです、なんか、そういうのは特にないので、濃い味のものがしあが食べたいとか、甘いもんが食べたい、っていう衝動は特にないので。
あ、そうなんですね。 うんうん。 はい。 あ、そうなんですね。じゃあ、食生活とかは、特に問題ないって感じなんですかね。別に急に、変化があったとかではない。
うん。 そうですね、ま、量を食べ過ぎてるかなっていうのと、あとは、あの、決定的なのが運動をしてないんですよ、ほぼほぼ。
かんじんな、ね。うーん。 はい。 ああ、そうなんですね。あんまり、その、買い物とかで外に出て歩くっていうのも、あんまないですか？
そうですね、1週間に2度ぐらいは近所のスーパーに買い物行きますけど、それはほぼほぼ家から出ないんですよね。
うんうん。 うんうんうんうん。 ああ、そうなんですね。そしたらちょっと運動不足っていう部分もあったりするんですかね。
ははい。 もうかなりの運動不足だと思います。ちょっと、あの、この間、あの、都心の方に出かけたんど、それだけでくったくたになってしまって。
うーん。 はい。 うんうん。はい。 あら、そうなんですね。いや、うんうん。
うん、なんか。 以前は、あの、ま、通勤してたんで、普通に。うん、なんけど、あの、コロナ以降ずっと在宅勤する仕事になってるので。
はい。 うーん。 いや、確かに。ま、コロナきっかけで運動不足になる人はほんとに多いと思いますね。あの数年で、もういいかな、みたいな感じになっちゃう人も多いと思うので、すごく理解できるんですけど、なんか、ショックですよね。その、今まで普通に、その、通勤とかもしてて、運動とは自分では思ってなかったものの、みたいな。
うーん。 です。 うん。<laughs> そそそ。 そ、 そう。 うん。 そうなんです。なんかあと私、その前、あのちょあのやダイエットしたっていうダイエットっていうか、宅トレだけでじゅうよんキロ痩せたんですよ。
うーん。 はい。 はい。 うん。 すごい。羨ましいです、それは。素晴らしい。うんうん。
あ。<giggles> でそのじゅうよんキロ痩せた自分がいるから。あのまた、本当にピンチだったら、そういうモードに入ったら、私絶対やるって思ってたんですけど。
うん。 うん。 あ、でもわかります。その気持ちすごく。うーん。
もう。 こうそれが、で、結局できなくて、その山を越えちゃったんだ自分って思ったら。
うん。 うんうん。 ああ、そっか。なんか成功体験があるといつでもそこに戻れるの戻れるから大丈夫っていうななんか安心感ありますよね。
そうなんです、そうなんです。
うんうん、確かになあ。
だから、で、ついついに突きつけられた糖尿病を片足突っ込みましたような状態なので、かもう完全に糖尿病って、あの生活習慣、食べるものとか、あの、本当に生活のなんかま、リズムとか、なんかそういうの変えないと。元にもど
はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 改善がされないってことですよね。うーん。
そうなんです。で、一回も完全に糖尿病になったら一生治らないので。
ああ、そっか。そこは避けたいですね。
そうなんですよ。 そうそうなんです。
うんうんうん。でもうんうん。
こうなったら、意地で生活習慣変えないとなんですけど。
そうですよね。まさかだって、片足自分が突っ込んでるなんて思いもしなかったのに、突然、生活習慣変えてくださいっていうのもちょっと、ね、驚きですよね、自分でも。
<laughs> そう。 そうなんです。ま、食べ物とか、そんなに私あんまり間食とかしない人なんで、で、あの自分で自炊してますし。
うーん。 うんうんうん。 あ、素晴らしい。うんうん。
なんか自分では結構ばっちりじゃないって思いながら生活してたんで
はい。
そこからまた生活習慣をさらにばっちりな状態にってどうすんの？みたいな。
うーん、確かにそう思っちゃいますよね、確かに。でもなんか逆に、なんか食事ができちゃんと出来てるのであれば、なんか結構みんな食事でつまずくと思うんですよ、多分。糖尿病の患者さんって。
そうなんです。うん。 はい。 おお。 はい。
なので、なんか全然喫煙とかも飲酒とかもされてない感じですかね。
あ、そうですね。それはもう元からしないので。
うう、うん。 あ、じゃあ、もうあれですね、じゃあもう運動の面だけじゃないですかね。
そうなんすね。なんか今、あの、運動の面だけって言われて、あ、確かにそれだけだなってちょっといも、思っちゃいました。
うんうん。 おおおお。 うーん、でもなんか、逆にそこだけ改善するだけなんだったら、逆にポジティブに捉えていいかもしれないですね、それは。
あ、確かに。そうですね。あれもこれも変えなきゃいけないんじゃなくって。
うーん、なんかなんか 全然なさそうです。話聞いてる中で。うん、羨ましいですよ、それは。うん。
そうですよね。こうさえすれば。 どうにかなりそうですよね、確かに。
そうですね。ただ、その、習慣がないっておっしゃってたので、最初はちょっとしんどいって感じるかもしれないんですけど、今までその、さっき宅トレ？やってたっておっしゃってましたけど、それ YouTube とか見ながらって感じですか？
うんうん。 そうです。 はい。 はい。 いや、あの、自分ができるも YouTube とかしなんか見ながらあの、よくダンスとか踊る人とかいるけど、しできないんですよ、全然。
うんうん。 はい、うーん、うんうん。
で、自分でメニュー組み立てて。で、自分で頭の中で決めて、それをまいんち、まいんち、まいんち、まいんちやって、もだからあの、しばらく経つと自分で考えたものなので、体が勝手に覚えてくれて、あの、朝、あの、起きがけでも全然できるみたいな運動をしてたんですよ。
え、すごい。 うーん。 うん。 すごい。 ええ。すごい。じゃあ、全然起きてすぐパッって動けちゃうタイプなんですね。
そうですそうです。私、もう朝は結構もう起きたらパパッと動くタイプなので。
すごい、いや、すごい、自分が自分のパーソナルトレーナーみたいな感じですね。逆に、それ、あんま聞いたことないです。
の、おお。 何です？ あ、ほんとですか？
うん、なんか YouTube 見ながらみんなやってるイメージなの、宅トレって。素晴らしいですね。かっこいい。なんかやったことないです、私は。うん。
ああ。 なんか あ、ほんとですか？なんか逆に誰かを見てるやってると、なんかその人は正しい形でやってても、いざなんか自分が鏡見てやったら「全然違うポーズしてない？」っていう。経験とか、ま、自分、なんか頭で理解ができない、他の人の
うんうん。 うんうん。 うん。 ああ。 うーん。なるほど。じゃあ、自分で考えた方がいいやってなりますよね。
ポーズ。 そうなんです。それもなんか腹筋とかもあの、やれる回数、自分の限界が例えば30回だったら、ま、腹筋30回から始めて、足の運動をしてとか、プランクやってとかっていうのを、なんか最初は寝っ転がりながらゴロゴロゴロゴロやって、だんだん立ち上がってみたいな感じで、組み立てて。
うーん。 うんうん。 うん。 うん。 ふぇへ、へえ。 うん。 なるほど。じゃあ、もうほんとに自分の体調とかに合わせてどんどん回数増やしてったりって感じだったんですかね。
はい。 うん。 そうですそうです。
ああ、すごい、いいですね。じゃあ、もうほんとに継続できそうな感じですよね、そういう感じだと。
そうですね。なんか今言われると、そうですね。ただそれを継続すれば、改善されそうな感じに思えてきました。
うーん。 うーん。 いやでもなんかブランクがもし空いてて不安っていう感じなのであれば、最初はなんかその、もう軽いやつも10回でもいいから始めてみるとかでも全然、継続するなんか、力はすごいお持ちのようなので。
はい。 うんう。 がとございます。
うーん。なんかモードに入ったらもう、あれですよ、無敵そうですよね。
ですかね。 あ、そうそう、そのモードが大切なんですよ。じゅうよんキロ痩せた時も、モードに入ったんですよ。
うーん。確かに。うん。 あ、その、もう降りてきたんですね。もう、その、ダイエットの神が。うーん。
そうなんです。 そう、そうなんです。あのモードが来る、いつか来ると思って、ボケボケしてたらこんなことになっちゃったんで。
うんうん。 いや、でも、すごいですよ。モードに入る人ってなかなかいないので、入れるってことなんだと思います。絶対に。
あ。 そうですかね。
うーん。絶対になんかそこいやでも改善するところが運動だけってなると結構強いですね。
じゃあ、今回。 あ、そうですか？
うーん。食事が一番きついと思います。やっぱり。
あ、おお。そうかそうか。なんか自分の中では運動が一番きついかなと思ってたんで、二の足を踏んじゃってたんですけど。
うーん。やっぱうん。 あ、ホントですか？うんうん。なんか、まあ、食欲って三大欲求の1つでもあるので、なんか逆にそっちを我慢できる人の方が少ないと思うし、結構、食を取られるって、なんか、ね、あの、しなんか幸せを奪われてると思う人が多いと思うので、もう、そこがちゃんと出来てるのであれば、あとは運動だけなら習慣づけて、そのモードに入るだけですよね。
お、おお。 すごいなんか、今なんかすごい、あの、色々伺って、やる気になってきました。
うーん。 うんうん。 あ、ホントですか？良かったです。それは。いやでも、多分、その、ちゃんと、も、お持ちなんだと思います。モチベーション自体はお持ちだと思うので。はい。この調子ではい。
うん。 うん。ありがとうございます。あ、はい。ちょっと明日っから、もう早速、あの、ちょっと前の宅トレ、復活して頑張ってみます。なんか素敵なアドバイスありがとうございます。
うん。お、すごい。 うんうん。ぜひ、体調に はい。体調に気をつけて、頑張ってください。
ありがとうございました。